Ja, klar, also als Tipp würde ich's auch geben, wenn man jetzt nicht weiter weiß, äh, über so 'n Tipp bekommen und mal ausprobieren und dann weiß man ja auch: „Hey, äh, vielleicht bringt das Schriftliche für mich nichts, sondern ich muss dann halt mit 'ner anderen Person was machen.“ Das heißt, auch da weiß man ja, wie es weitergeht.
Mhm. Mhm, also, du sprichst lieber mit guten Freunden drüber bei deiner Entscheidung und triffst dann, äh, 'ne Wahl?
Genau, unter anderem. Also, halt teilweise war es auch, äh, wenn ich mal man man. man muss halt auch anerkennen: Es ist ja auch nicht immer 'n Problem. Manchmal ist es vollkommen gut, dass man halt, äh, über irgendwas nachdenkt, genau, dass man weil dann denkt man ja auch.
Mhm. Dass man Zweifel hat. Ja, ja und und manchmal schützen Zweifel ja auch und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Gab's denn schon mal 'ne Entscheidung, die du nicht getroffen hast, wo Zweifel dich gerettet haben und du im Nachhinein froh warst, die Entscheidung nicht gefällt zu haben?
Mhm. <inhales> Oh, da bin ich mir gar nicht so sicher weil es ist immer sehr schwer zu sagen, wie jetzt etwas verlaufen wäre, ähm, aber ich glaube, Zweifel schützen mich halt oder jeden Menschen, äh, v bei vielen Sachen. Also, das ist so 'n instinktiver Prozess. Ähm, äh, es sind eher die die ganzen kleinen Schritte, die man dann nicht macht. Einen, das ist jetzt 'n Riesen
Mhm. Ja, aber wie unterscheidest du da zwischen gutem Bauchgefühl und 'nem inneren Kritiker, der dich lähmt?
Ja, das ist super schwierig, das ist genau das Ding. Also, ich glaube, die die Lähmung kommt schon, äh, f gerne mal bei so neuen Sachen, bei fremden Menschen und da muss man auch in Zukunft öfter sagen: „Hey, das ne, das ist unnötiger Zweifel“, äh, und genau, das ist 'ne Sache, die ich zukünftig noch bisschen an der an der ich arbeiten muss.
Mhm, genau. Ja. Also, auch 'n bisschen offener gegenüber Leuten werden, anstatt die gleich so einzutaxieren.
Ja.
Okay, also das waren jetzt sehr, sehr spannende Einblicke in deine Entscheidungen und Zweifel. Freut mich, dass du die geteilt hast.